Et j'ai un petit souci, heu, à savoir, hem, bon, bah, j'ai un peu de mal à heu, à faire tout ce qui est prospection de clients dans l'entreprise. Et heu et puis surtout à les garder, en fait, heu, mais, c'est vraiment, heu, ouais, c'est vraiment la prospection qui est compliquée. Donc, si tu veux pour te poser les hem, heu, un peu les les bases du truc, heu, je suis photographe mais, heu, je fais pas d'artisanat, hein, donc je fais pas de tout ce qui est mariage, scolaire, heu, heu, grossesse, ce genre de trucs. Ça va être, essentiellement, heu, pour les entreprises. Heu, donc, les entreprises qui ont besoin de d'images pour leurs produits, ce qu'ils vendent ou leurs équipes ou alors, heu, l'architecture des locaux, ce genre de choses. Et ça, ça fait partie des trucs que je peux faire. Les autres trucs que je peux faire aussi, ça va être, heu, du documentaire et heu, de l'artistique. Je peux faire du portrait artistique, aussi, é également
Mmh mh. Oui. Je vois, oui. Mmh mh. D’accord. Mmh mh. OK.
mais, heu, voilà quoi, je, heu, je commence un petit peu à galérer avec, hem, avec, heu, tout ce qui est, heu, prospection de clients et heu, bah, ça commence un petit peu à me peser, quoi. Donc, je voulais en parler déjà avec toi. Et puis, voir, heu, si on pouvait éventuellement, bah, trouver des des solutions alternatives, quoi. Mmh.
Mmh. Oui. Moui, bien sûr. Bah, déjà, je suis, quand même, désolée pour toi que ça te pèse. Et c'est vrai que ça doit pas être facile, parce que, finalement, c'est aussi ton gagne pain et tu as besoin de de ces clients pour pouvoir avancer. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose c'est une situation qui n'est pas forcément facile. Donc avant de t'aiguiller, j'aimerais savoir, hem, est-ce que tu possèdes, heu, une vitrine? Est-ce que, heu, les entreprises ou de potentiels clients peuvent, hem, regarder ou voir un petit peu tes travaux quelque part?
Merci. Ouais. Mmh. Mouais, ouais, ouais, absolument! Donc, j'ai un mmh, j'ai un site internet, où il va y avoir, heu, vraiment les meilleures photos de tout ce que je fais. Et puis, je suis aussi présent, heu, sur les réseaux sociaux, qui vont être, heu, heu, essentiellement, heu, Instagram et LinkedIn.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Oui, je vois, bah, c'est très bien, hein, aussi, hein d'être, heu, heu, visible, heu, d'avoir cette vitrine et de pouvoir être visible sur les réseaux sociaux et heu, sur, heu, le les sites internet. Et hem, habituellement, heu, comment ça se passe? Est-ce qu'à partir de ces réseaux sociaux ou ou sites, les clients peuvent venir vers toi et à l'inverse, heu, comment toi, heu, même si, je sais, je comprends que c'est difficile, comment toi tu, heu, tu as tu les contactes?
Mmh. Ouais, alors j'ai essayé plusieurs trucs, heu, déjà, heu, donc d bah, déjà, il y a tout ce qui est, heu, réseaux sociaux, heu, et sites internet. Il va y avoir une page dédiée, par exemple, sur mon site internet, avec, heu, tous mes contacts, donc, heu, mon numéro de téléphone, mon adresse, heu, email, ce genre de choses, et la même chose sur, hem, sur mes réseaux sociaux, hein. Il va y avoir, heu, heu, peut-être pas mon téléphone sur les réseaux sociaux, mais il va y avoir mon mon site, et et mon adresse email, heu, ça, c'est un 1er truc, pour les gens qui me découvrent et qui veulent, heu, heu, qui veulent me contacter. Après, j'avais, heu, j'avais essayé, heu, un truc, à savoir le, hem, le club d'entreprise, donc, heu, j'ai été j'ai été invité dans des clubs d'entreprise, heu, dans les les, villes, hem, qui sont, heu, avoisinantes, pas loin de chez moi, hein, parce que je suis un petit peu à la campagne et, hem, et j'avais, heu, j'avais donc essayé de de percer là-dedans, heu, et voir si, hem, si je pouvais faire quelque chose, mais le le problème de ces clubs d'entreprise en fait, c'est qu'ils sont très chers, heu, donc faut une grosse trésorerie pour faire partie de ces clubs, hein. Faut compter en bah, suivant les clubs, j'ai vu, c'était entre 1 000 et 2 000 € par année, donc ça fait une grosse somme à à sortir, pour moi en tout cas, mais bon j'avais essayé, en en tout cas, de me faire inviter à droite, à gauche et de, heu, et de de jauger un petit peu les, heu, heu, les les pistes, heu, et puis qu'est-ce que j'avais fait d'autres, heu? Après, j'ai aussi, hem, j'ai aussi pris le le téléphone, heu, directement et puis, j'ai essayé d'appeler des entreprises, notamment des restaurants, hein pour faire de la de la photographie culinaire, heu, truc que je que je sais très bien faire, mais, heu, là, c'était beaucoup de refus, hein. C'était refus sur refus, hein. Ça, ça a pas très bien marché et c'est ce qui s'y en fait, c'est ça aussi qui fait que, c'est un petit peu décourageant quoi. Parce que, heu, il y a tellement de refus que, heu, c'est, hem, j'en perds un petit peu la motivation. Mmh.
Mmh mh. Mouais. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh d'accord. Oui. Oui, je vois. Mmh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh. Oui. Mmh. Moui, je je comprends, c'est vrai que c'est pas facile, hein, heu, de de de recevoir peut-être, heu, bah, ces refus, heu, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à prendre, mais le fait que tu aies essayé également, tu s trouves des stratégies pour rentrer en contact avec, heu, certaines entreprises, heu, bah c'est aussi bien et heu, vraiment ça prouve que que tu veux, heu tu essayes, heu, alors peut-être que, ce que tu pourrais essayer de faire, dans ce ce même esprit, heu, c'est essayer peut-être, heu, de d'aller dans des salons, heu, qui sont liés au à l'emploi ou à une filière par exemple, heu, culinaire, sur la restauration et peut-être que ce sont des endroits, heu, oui, gratuits, où tu peux peut-être, heu, hem, présenter ta carte ou un flyer. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais faire?
Mmh. Mouais. Ouais. Ouais, alors il y en a des oui effectivement, il y en a des salons, mais comme, hem, c'est pas des très grandes villes, là où je suis, bah, il y en a pas souvent, hein.
D'accord.
Ça va être des trucs qui vont arriver peut-être, heu, allez, 1 à 2 fois par an, c'est tout, pas plus que ça, mmh.
Oui, ou d'accord, oui, je vois ça peut, heu, être, heu, compliqué. Peut-être, également, heu, ce que tu pourrais faire, heu, parce que c'est vrai que le téléphone, bah, c'est pas facile et comme tu dis, tu reçois le «Non» peut-être directement et ça peut être difficile à entendre, hem, que penses-tu peut-être d'envoyer peut-être, heu, des mails ou de de contacter les personnes par mail? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est faisable?
Ouais? Bah ça, oui, ouais, c'est heu, bah, oui, c'est carrément faisable, ouais <clears throat> et je pourrais, heu, bah d'ailleurs, je pourrais essayer de faire un un espèce de de mail, heu, heu, modèle type et heu, j'aurais juste à à changer quelques trucs, hein, le le nom des personnes, le nom de la compagnie, heu, ah bah ouais, ça, c'est, heu, ça, c'est carrément une bonne idée, ouais! Ouais, ça, je pourrais le mettre en place, mmh.
Moui. Oui. Oui, ça ça pourrait t'aider et ça évite d'avoir l'échange, heu, heu, verbal et direct donc, heu, ça permet dans de ça te permettra d'envoyer plusieurs mails et peut-être également ce qui pourrait aider, c'est d'avoir le retour de certains de tes clients. Est-ce que, hem, heu, les tes clients t'ont déjà fait des retours, que ce soit sur ton site internet ou, heu, des avis Google, est-ce que c'est quelque chose, heu, que, heu, qu'ils ont pu faire?
Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Ça j'en ai. Ouais, j'ai, heu heu, j'ai que des avis positifs à 5 étoiles, heu, sur Google et heu, j'ai d'ailleurs, hem, j'en ai recopié pour les mettre sur mon site. Donc, ça, heu, ouais, ça ça j'en ai, heu, j'en ai quelques-uns. Je dois avoir je dois en avoir une petite dizaine. Ouais.
Mmh oui. Ah, c'est top! D'accord. Bah, ça c'est super, le fait, que tu le mettes également sur, heu, ton site eter internet. Ça permet d'avoir cette visibilité et également, tu peux utiliser donc, heu, lorsque tu vas contacter les entreprises par mail, peut-être sur ton flyer, heu, mettre également ces avis, heu, qui pourraient être un plus.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, heu, bah, pareil, ça, j'y avais pas pensé aussi. C'est vrai que des flyers, heu, bah, j'en ai pas fait non plus, heu, mais je pourrais, heu, je pourrais mettre ça avec les avis dessus. Ouais, effectivement. Heu, ouais! OK. Ouais, ouais, bah, ça aussi je peux le faire. Mmh mh.
Oui. Ouais. Oui, bah, vraiment c'est top, hein, que tu tu voies les choses comme ça, également que tu voies, tu imagines déjà, heu heu, les flyer et heu, en fonction, heu, de de ce flyer, bah, tu pourras mettre, voilà, ce que tu proposes aux entreprises. À voir, si tu souhaites, mettre le prix ou peut-être dire à partir de heu, comme ça, voilà, ça peut peut pousser peut-être, à à hem, a au fait que les gens vont être intéressés et vont peut-être t'appeler après.
Ouais. Ouais, bah, oui, ouais effectivement c'est vrai que le heu, l'approche du flyer et heu, bah, de mettre, ouais, quelques images, heu, percutantes dessus et puis des avis positives, heu, bah, ça c'est un truc que je peux, heu, effectivement mettre en place. Je sais qu'il y a une imprimerie qui est pas loin de chez moi, que je pourrais leur demander de me faire ça et heu, puis après, je pourrais essayer de distribuer ça dans les, heu, les boîtes aux lettres de de compagnies, heu, qui m'intéressent, heu, dans le coin, heu, heu, bah écoute, heu, bah, ouais. Non franchement, heu, bah je vais commencer à faire ça.
Oui. Oui. Exactement, oui. Oui.
Heu, déjà, heu, taper, le le mail type et puis, heu, voir ce que ça donne, heu, sur la longueur et puis, heu, me dé démarrer un un un modèle de flyer et voir ce que ça peut donner. Bah écoute, heu, bah, franchement merci de m'avoir écouté et puis de m'avoir, heu, de m'avoir filé ces petits conseils hein parce que, bah, je pense que ça va bien m'aider hein.
Je t'en prie. Je t'en prie. J'espère vraiment que que ça va fonctionner pour toi.
Merci.